ช ใช่ แล้วแบบ ค คิดในอีกแง่หนึ่ง ใน ในอีกมุมหนึ่งอะ ถ้าเกิดว่า เราอะ เป็นคนที่ขอยืมเขาอะ เขาจะ ให้เรายืมไหม ประเด็น คุณบ้านคิดว่าไง? เออ ถ้าเราเป็นคน แบบ ขอยืมเขาอะ
อืม ค่ะ อืม อือฮึ โอ้โฮ จริง ถ้าเป็น บ้าน คิดว่าเขาก็น่าจะให้เรามั้งคะ เพราะว่า เอ่อ คือด้วยความที่เขาอาจจะรู้จักเรามั้งคะ แล้วเค้าก็รู้อยู่ว่า ถ้าเกิดเรายืมจริง ๆ อะ แสดงว่าเราต้องมีปัญหามาก ๆ ที่แบบต้องการจริง ๆ ไม่ใช่แบบว่าเรื่องไร้สาระ แล้วก็คือด้วยความที่เราก็สนิท กัน ประมาณหนึ่งเนาะคุณหมวก ก็คิดว่าเขาก็น่า ก็น่าจะรู้อยู่ว่า เราเป็นคนที่แบบว่ารักษาคำพูด ใช่ ใช่
อืม อืม ใช่ เพราะว่าอย่างหมวกเองอะ ถ้าสมมุติว่าเราเป็นฝ่ายยืมเขาเอง อย่างเงี้ย หมวกก็จะทำให้เขามั่นใจแล้วว่า หมวกก็จะบอกเขาเลยว่า ฉันยืม 3 วัน อา พอถึงวันที่ 3 โอนคืนโดยที่ ไม่ ต้องให้เขาทวงเลยอะ อันเนี้ยหมวก อืม หมวกทำได้เลย แล้วเขามั่นใจได้เลย จริง
ค่ะ อืม อืม ใช่ อืม อืม จริง ๆ ๆ โอ้โฮ บ้านก็คล้าย ๆ คุณหมวกเลยแล้วกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะคุณหมวก เราก็ยัง เราก็ยังมองอยู่ว่า ประเด็นการยืมเงินเนี่ย ยังเป็นเรื่องที่ยากอยู่นะสำหรับเราอะ
ใช่ ใช่ เนาะ เพราะว่ามันมีผลต่อ เพราะว่าหมวกเองอะ
อืม ความสัมพันธ์
ใช่ มองเห็นถึง มันส่งผลมาก ๆ เลย แล้ว ตอน คืออย่างที่บอกเพื่อนคนนั้นน่ะ เราเคยคุยกัน เคยแบบหวังดีต่อกันน่ะ แต่ พอมันมีปัญหาเรื่อง เงินเข้ามาน่ะ มันมี มันกระทบมากเลยนะคะ มันมีความรู้สึกว่า เราไม่อยากคุยกับเพื่อนคนนี้แล้วอะ ต แต่ แต่เรา อยากได้เงินเราคืน แล้วอะ แล้ว แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ เงินตรงนี้คืนอะ เท่ากับว่าเราซื้อ เขาเรียกว่าอะไรอะ นี่ไง
ใช่ ค่ะ อืม เออ ใช่ อืม อืม ความสัมพันธ์แค่เงิน ซื้อสิ่งที่ทำลายความสัมพันธ์แค่เงิน 1,000 บาท ใช่ไหมคะ โอ้โฮ จริง ๆ ๆ ๆ ๆ โอ้โฮ มันไม่คุ้มเลยนะคะเนี่ย แต่ คือเขาอาจจะไม่เข้า เขาอาจจะคิดไม่ได้มั้งคะบางครั้งเนี่ยเนาะ โอ้โฮ แล้วก็บ้านเนี่ยอยากจะเล่าให้คุณหมวกฟังมากว่าแบบว่า บ้านเนี่ยเคย ไม่ ไม่ใช่บ้านโดยตรงหรอก แต่ แต่เป็นเพื่อน เพื่อนของบ้านเนี่ยเคยเจอประสบการณ์แบบว่า เอ่อ เรื่องการยืมเงินนี่แหละค่ะ ก็คือ
เออ เออ ใช่ ใช่ ไม่คุ้ม เลย อืม ค่ะ เออ ค่ะ

มาไรอย่างเงี้ยเปล่า แล้วทำไม คือที่นี่มัน ก็แบบ คือเราออกอยู่คนเดียวอะคุณ คือเราออกอยู่คนเดียว
โอ้โฮ อืม อา อา จริง จริงค่ะ โอ้โฮ บ้านเข้าใจมากเลยค่ะคุณหมวก แล้วก็บ้านก็คิดว่า โอ้โฮ ประเด็นเรื่องของการยืมเงินเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญอยู่เนาะ ที่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถทำลายความสัมพันธ์ของทุกฝ่ายได้เลยเนาะคุณหมวก
ก็ ใช่มันมีผลกระทบมาก ๆ เลยคุณ ม หมวกเนี้ยคิดเหมือนบ้านเลย อืม อืม
อืม อืม จริงค่ะ โอ้โฮ ยังไงวันนี้ก็คือขอบคุณคุณหมวกมากเลยนะคะ ที่แบบมาพูดคุยประเด็นนี้เนาะ ค่ะ ยังไงก็ฝากคุณหมวก ค่ะ เช่นกันค่ะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ อา ขอบคุณ คุณบ้านมากเลยนะคะ ค่ะ